Apa, ya? Kalau sepatu? Iya, sih, termasuk, ya, salah satu elemen yang bikin aku pede. Kalau sepatunya, eee, cukup nyaman, dan cukup, apa, cocok dengan outfit yang aku pakai, itu termasuk elemen yang bikin aku pede. Walaupun misalkan kadang-kadang bajuku tuh biasa aja ya, pakai t-shirts sama jeans, tapi kalau misalkan sepatunya, eee, apa namanya, cukup bold, menurut aku, gitu ya, itu juga menambah sih rasa percaya diri. Yang kedua mungkin, eee, bawahan ya. Jadi, bukan cuma atasan aja, karena aku termasuk orang yang kurang tinggi nih kebetulan. Jadi mhm. Jadi, kalau milih, eee, bawahan kan agak tricky ya sebenarnya. Kalau misalkan aku merasa bawahannya pas nih sama proporsi badanku, itu juga salah satu sih yang menambah percaya diri. Misalkan jeans, atau celana yang pas, gitu. Mhm.
Ah, paham. Mhm. Oh, paham. Setuju sih, mhm. Ah, bener bang Ah, paham banget. Jadi, sebenernya baju-baju yang mendukung dan menyesuaikan bentuk tubuh, itu sangat ngefek banget nggak sih ke percaya dirinya?
Iya. Ya. Banget sih kalau buat aku ya. Mhm. Iya, ya, kan? Heeh heeh heeh.
Mhm. Setuju setuju. <laughs> Mhm. Bener banget. Tapi, eee, kalo kamu lagi bisa dibilang insecure-lah gitu, ya, apalagi kan manusia tidak luput dari per-insecure-an duniawi, gitu, ya? <chuckles> Kalo kamu lagi insecure, outfit apa sih yang jadi penyelamat kamu? Yang paling kamu nyaman banget deh pakainya? Gitu.
Iya. Nah, sering. Heeh heeh heeh. Mhm. Yang pasti aku, eee, nggak berani nih pakai warna-warna yang di luar zona nyaman tadi, ya. Misalkan tiba-tiba pakai hijau daun gitu kan, waduh, hijau daun. Nah, karena walaupun out apa namanya, potongannya bagus, tapi kalau misalkan nggak cocok, eee, sama kepercayaan diri aku gitu kayak belum yakin, aku menghindari warna-warna tadi, gitu, ya. Jadi, kalau untuk merasa mmm, warna sih yang penting. Jadi, jujur sih, termasuk aku orang yang monokromatik ya, kalau mau merasa nyaman dan anti insecure tadi, gitu. Jadi mhm, am bermain aman sih kalau aku ha
Mhm. <chuckles> Mmm, warna, ya? Mhm. Mmm, paham banget. Mmm, jadi dari bermain aman, ya? Mhm, warnanya ya udah hitam, putih, atau netral, gitu, ya?
Iya iya.